Mmm. Iya paham sih, heeh. Tapi, e Kakak juga tuh bisa kayak, apa ya, e meletakkan ponsel tuh, meletakkan HP sedikit lebih jauhlah, gitu kan, dari jangkauan, e bisa membantu Kakak sih, untuk lebih sadar, saat ingin mengambilnya, gitu kan, jadi kayak lebih me mager, gitu kan Kak? Nah sebenarnya bukan untuk melarang diri sendiri, bukan untuk melarang diri Kakak, gitu kan, tapi, lebih ke memberi ruang sejenak aja sih, agar Kakak tuh, bisa memilih dengan e lebih tenang gitu kan, wah, ketika hapenya jauh kan, "Aduh mager banget sih, mau ngambilnya. Ya udahlah akhirnya, lebih memilih untuk tidur." Seperti itu sih Kak.
Oh, oke oke. Benar benar sih. Iya iya. Iya iya. Benar sih. Oke. Iya benar sih Kak. Emang selama ini, aku nggak kepikiran sih Kak, buat kayak, apa, nyimpen HP di jarak yang mungkin agak jauh ya Kak, dari jangkauan gitu kan, bisa mungkin di dalam lemari gitu kan, karena, memang, eee, aku kayak itu udah refleks aja Kak. Misalnya hap hape udah dipinggir gitu kan, dipinggir aku. Ambil aja ambil aja padahal kan, sebenarnya aku nggak mau, gitu kan, cuman, kayak udah refleks aja, tapi mungkin itu bisa membantu banget ya, ketika, hapenya bisa hapenya disimpan di yang jarak yang jauh ya Kak?
Iya. Mmm, paham. Iya. Iya, benar sih. Itu sangat membantu sih Kak. Karena kan butuh, eee, berdiri lagi untuk mengambilnya. Itu kan membuat Kakak, lebih, kayak, males gitu ya? Jadi lebih memilih tidur. Ya, kira-kira saran aku bisa relevan enggak untuk Kakak?
Betu iya, betul banget. Iya iya. Oke, wah iya Kak. Wah, e aku nanti akan coba deh ya Kak, apa namanya, eee, mempraktekkan apa yang Kakak sarankan ya, eee, untuk, eee, apa, tidur mungkin dengan keadaan redup, dengan keadaan gelap, gitu kan. Dan menjauhkan, HP dari jangkauan gitu kan, supaya aku tidak terbiasa dan itu mungkin, memang butuh waktu ya Kak agar akunya terbiasa. Wah, makasih banget ya Kak. Aku ngerasa lebih tercerahkan nih, secara ngob setelah ngobrol sama Kakak ngerasa, apa ya, aku harus ah merasa ada jalan keluar gitu Kak. Se setelah ngobrol sama Kakak. Makasih ya Kak.
Iya benar.